Ah mais alors, moi, je vais garder mon calme, un calme olympique comme on l'appelle, le bro le le ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la personne, je vais lui dire: «Écoute, heu, là, bah, vraisemblablement, tu as l'air quand même assez énervé, bah, écoute, prenons un petit temps de pause. Je te laisse 10-15 minutes pour te calmer et puis, quand, heu, quand tu es, heu, quand tu seras apte à reprendre une conversation normale avec moi, il y a pas de problème, je serai là, mais du coup dis-moi quand tu es prêt» et puis, je coupe fin à la conversation et puis je m'en vais, tu vois?
Oui, alors, ça, heu, o-oui, c'est vrai que c'est et c'est c'est c'est une très bonne c'est une très bonne chose parce que, de toute façon, réagir à chaud est toujours quelque chose de très mauvais. Mais si la personne ne t'en donne pas la possibilité, parce que, heu, si tu tu tu tu es dans le bureau d'un patron, par exemple, hein, pour parler du pro, tu dis ça, le patron te dit: «Non non, restez là, Madame», heu, tu fais comment?
Alors ça. C'est N ouais. Mmh. Alors, je t'avoue que, du coup, j'ai jamais été confrontée à, ici, à à à cette situation et et j'espère, je touche du bois, que je ne serai jamais confrontée à cette situation. Mais, heu, mais pour le coup, heu, donc si mon boss me dit de rester et qu'il veut continuer de parler avec moi, il y a pas de souci. Après, tu vois, moi, si je suis face à mon boss, je rentrerais jamais dans le truc où moi aussi, je vais m'énerver. Parce qu'en fait, c'est clairement des mots et des paroles que tu peux regretter, heu, genre, par la suite, surtout, surtout si tu parles, justement, à ton boss. Donc pour moi, franchement, même si la personne, en face de moi, est énervée, je vais, genre, tant bien que mal, essayer de garder mon calme, heu, de discuter toujours posément, calmement et puis, heu, et puis essayer de calmer la personne en face, tu vois? Si vraiment je vois qu'elle est dans une colère noire, bah, tu essaies de de ouais, non, non.
Ah ah ah d'accord. <chuckles> Ouais. Totalement. Mouais. Non, mais c'est c'est très sage, hein, c'est très sage et et très psycho et c'est je c'est, a priori, une très bonne, heu, décision. Ce qui est ce qui est ce qui est marrant, c'est que tu parlais de de malentendus liés à la communication et pour le résoudre, je parle avec ton conjoint, bien sûr, pour le résoudre, il faut communiquer. Donc ça peut être le chat qui se mord la queue, mais c'est juste une parenthèse parce que je trouvais ça drôle. Bah, en tout cas, c'est c'est des petites astuces et puis, hem et puis une histoire aussi, heu, de malentendus, heu heu, plutôt marrante et plutôt légère qui ouais, qui est qui est assez sympa. Donc merci pour, heu, pour cette légèreté qui fait du bien et puis surtout, merci pour ces astuces, parce que ça peut évidemment être très utile. À très bientôt. Merci beaucoup.
Mouais, c'est vrai, ouais. Mais oui. Ah. OK, ah c'est drôle, ouais. <chuckles> Eh beh, avec grand plaisir, si j'ai pu t'aider. Merci.